Nah, di jaman sekarang itu kan, eee, gadget atau smartphone tuh kan sering dipakai kehidupan sehari-hari. Nah, kalau Kakak sendiri punya nggak sih cara untuk membatasi waktu layar supaya tuh nggak kecanduan, eee, main gadget terus nih?
Mhm. Hmm, oke. Aku tuh pernah sih, eee, memang sampe ke titik itu ya jadi, sering ini ya, sering kayak kecanduan gitu kan. Jadi ngerjai apa, ngerjain, eee, pekerjaan gitu kan pulang ke rumah, kemudian masih bergelut dengan notifikasi di HP. Terus akhirnya, ya itu jat justifikasi aku lah ya itu pas pulang. Kemudian udah istirahat kan, udah mandi segala macam terus browsing kan. Akhirnya gak kerasa kan sampai lewat jam tidur kan, misanya aku tuh punya, ya jam biologis sampai jam 10.00 malam lah ibaratnya. Kalau udah lewat udah pasti bablas tu kan sampe jam 12.00 malam, 12.30. Ada lah di momen kayak gitu sih pernah sih, gitu. Nah itu, jadi, ya relate ba heeh. Mhm, relate banget. Jadi pertama tuh aku tuh harus ini sih mele mulai menyadari bahwa dampaknya dari situ dari kecanduan gadget tuh apa. Jadi kurang tidur kan? Kurang tidur, terus kayaknya tuh brain fog tuh di eee, di kantor itu jadi kayak, nggak bisa fokus, gitu kan. Jadi jadi yang kita tuh kayak, eee, aku tuh jadi mulai mikir, eee, "Ini efeknya apa aja ya dari kebiasaan, eee, terlalu lama di depan gadget?" Gitu kan. Terus kadang-kadang nih pulang ke rumah gitu kan, kaup karena aku pulang tuh seminggu sekali dan dis cuma 2, 3 hari di rumah kan. Dan kalau aku mas masih juga kemudian ngenyempetin untuk gadgetan di rumah, tuh biasanya kuali kualitas hubungan itu sama istri, sama anak tuh kurang banget lah itu. Dan itu kayak ngerasa salah gitu. <sniffs> Hmm.
Oh. Mhm. Hmm. Mhm? Mhm. Oh. Nah, gimana Kak cara Kakak ngatasinnya? <chuckles> Mmm. Oh. Hmm. Mhm. Oh, karena fokusnya ke layar terus ya Kak jadi gak punya, eee, waktu kualitas kumpul sapa sama keluarga ya, Kak, yah?
Mhm. Ataupun kalau iya pun, ya kayaknya kayak superfisial bangetlah gitu, jadinya nggak nggak nggak be nggak bermakna lah gitu selama 2, 3 hari tuh di dekat mereka gitu. Nah akhirnya, jadi dari mulainya dari situ sih, dari nyadarin kondisi aku tuh kayak gimana, dan akhirnya baru tuh mau mulai bergerak dan baru kita bicara masalah teknis, masalah proses, gitu kan.
M Oh, mhm. Mmm. Oh, itu pas eee, kan Kakak kecanduan ya tadi Kakak bilang. Nah itu, eee, proses untuk, eee, menguranginya nih dari layar, eee, HP, gadget itu, eee, gimana ni, bertahap kah berproses, eee, dan cukup lama kah prosesnya?
Mhm. Iya. Eee, lumayan, sih, lumayan lama ya. Dan karena, eee, kalo aku belajar dari komunitas, eee, detoks itu, tuh, detoks ya gadget itu memang, eee, kita perlahan pertama mengubah kebiasaan gadget yang be eee, main gadget yang mindless ya atau dia, tuh, kayak gak nyadar gitu cuma asal ambil gitu kemudian kita pake, kan, jadi kita, jadi dengan keputusan sadar. Jadi aku, tuh, nyoba, tuh, cara itu. Jadi, kamu tau, nih, misalnya kalau malam itu misalnya, eee, kit aku, tuh, biasanya antara 1,5 sampe 3 jam gitu, kan. Pake handphone ya udah aku set di 1,5 atau 2 jam tapi aku bilang ini ke diriku sendiri, "Oke, eee, malam ini aku punya, eee, ngasih waktu di jam sekian sampe jam sekian." Gitu. Jadi, darip alih-alih kita
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh, itu pake alarm kah, atau gimana, tuh, Kak?
Nggak. Jadi, gak cuma kita bilang bahwa aku tuh mau pake, pak eee, mo mo main gim mo mau ngapain gitu, kan, di hap di HP, jadi secara sadar. Jadi, alih-alih kita cuma sekedar tanpa ada keputusan sadar itu kita pegang handphone dan kemudian ngapain, tuh, s yang kita lakuin biasanya, kita, tuh, secara sadari bahwa aku mo pake handphone ini ngapain ngapain ngapain gitu. Jadi kita kayak blocking time gitu. Dan, tuh, sangat ngaruh, sih. Jadi walaupun sebenarnya jumlah waktu screen time kita belum terlalu berubah gitu, kan, dengan sebelumnya. Karna ada keputusan sadar itu kayak, ini ya, ada sedikit, sedikit kita tuh ngedetoks itu bahwa kita, tuh, gak kayak nyari apa, nyari reward yang instan gitu dari kita nonton, apa, video pendek segala macam. Akhirnya yang kita bilang ini, kan, sebenarnya keingin menghilangkan kecanduan, tuh, kita namanya kayak dopamin detoks ya, dopamin detoks.
Oh. Mhm. Mmm. Mhm mhm. Mhm. Iya. Mhm mhm. Oh, Kakak sampe gabung komunitas tadi ya? Untuk detoks, eh oh, ngikutin, ngikutin tips-tipsnya, oh, gitu gitu. Tapi, eee, efektif ya, sekarang udah, eee, berkurang mungkin ya penggunaan, eee, gadgetnya?
Eee, ngikutin aja, sih, nggak nggak, cuma ngikutin aja. Mhm. Mmm, iya, sih. Jadi, ran dan itu 1 dan digabung dengan detoks dopamin dari sisi badan juga. Nah, jadi kat kata, mmm, ahli ini ya, ahli dalam masalah puasa atau fasting, katanya namanya detok eee, det bukan detoks, sih, tapi nge-reset hormon itu adalah dengan puasa, gak makan selama 2 hari. Jadi 2 hari, tuh, kita kayak nge-reset hormon. Nah, tentu di s di sa jadi diko dikombinasi antara puasa 2 hari, tetapi tetap minum ya jadi water fasting istilahnya. Jadi kita puasa 2 hari. Terus ya tadi, kita ngeprogram bahwa kita, eee, pake gadgetnya kapan pake gadgetnya kapan. Jadi ketika udah 2 hari, tuh, kerasa, tuh, enak, tuh, karna, eee, tumpukan dopamin kana kita sering bermedia sosial itu kayak ke kayak berkurang banyak gitu. Nah, dari situ kita punya niat untuk berubah gitu, untuk untuk ngelakuin, eee, teknik-teknik yang lain lah, gitu supaya kita gak kecanduan.
Oh. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm mhm. Mhm. Oh, oh oke. Oh, baru tau aku. Nah, itu, eee, godaannya pasti berat, kan, nap soalnya sebelumnya dari yang kecanduan terus sekarang berniat untuk mengurangi ya Kak ya, dengan cara tadi. Eee, nah, itu, eee, gimana, tuh, cara Kakak mengatasi godaan-godaan, eee, tersebut misalkan kayak lagi ga ep apa, eee, lagi bengong, lagi bosan kayak gitu, kan. Atau misalkan lagi nunggu gitu, kan. Nah, eee, biasanya kan ngeluarin gadget, nih, nah itu, eee, gimana, tuh? Atau misalkan kadang, misalkan, eee, overthinking malam-malam, gak ingat waktu jadinya, liat gadget jadi begadang lagi gitu gimana, tuh, Kak?
Mmm, mhm. Mhm? Mhm mhm. Mhm. Iya. Nah, itu kan udah karena udah di-blocking waktu. Sebenarnya, sih kita, eee, bisa diiringi juga dengan kita ngatur di luar blocking time itu, kita block tuh, kita, api apa namanya, kita akses kita ke situ ya, mmm, dengan aplikasi kayak misalnya media sosial Facebook, Instagram, segala macam, itu kita taruh di folder yang cuma bisa diakses di eee, dengan password atau di waktu yang kita setting tadi gitu. Itu sih awal pertamanya, supaya kita tuh kayak nge dibantu dengan ini ya, blocking dari akses itu sendiri sih. Gitu, nah
Mhm. Oh. Oh, gitu baru tau aku. Oh, jadi ada ada ininya ya? Kayak aplikasi atau sistemnya gitu, misal mhm.
Aku simpel, misalnya mmm, simpel, misalnya manual aja sih. Kan ada loker-loker, m kayak misalnya ditaruhin ke, eee, de apa, ke folder dan foldernya di-password gitu. Jadi, kalau kita mau buka p folder itu tuh kan, kita kayak masukin password kan, jadinya ribet gitu kan. Jadi, setidaknya ada ada penolong gitu, tapi ini balik lagi sih, kita tuh melakukan itu ya, harus punya motivasi. Kalau enggak ya tetap aja balik lagi balik lagi ke kebiasaan lama sih.
Mmm. Mhm. <chuckles> Nah, <chuckles> itu ya Kak ya, yang sulit ya, m motivasi dan konsisten ya, Kak ya. <chuckles>
Mhm. Mhm mhm.
Heeh, karena kan godaan-godaan untuk apalagi kalo udah kecanduan, aduh, dikit-dikit kayak gak bisa kalo gak megang <chuckles> gadget gitu. Kayak ada yang gatal gitu, Kak ya?
Ih, ya. Iya, jadi, ya gitu sih. Jadi, kita pun tadi ya, kan kita ngurangin perlahan dengan blocking. Cuma balik lagi nih, eee, waktu kita yang, eee, bukan hilang ya, eee, bertambah kan jadinya, malah bertambah. Jadi, tadinya kita misalnya tadi, eee, 3 jam, kita kurangi jadi 2,5 jam, itu 1/2 jamnya ngapain? Nah, nah, 1/2 jamnya itu nah, 1/2 jamnya itu cari heeh, cari aktivitas lain yang bermanfaat. Nah, kalau kita udah mulai dari awal tadi detoks, muncul kok, eee, kita kepikiran, "Mau ngapain ya?" Misalnya kita nonton podcast yang benar-benar bermanfaat, iya, yang, “daging” gitu kan, atau bisa baca buku gitu. Misalnya kita amat, banyaklah sebenernya aktivis atau m bahkan ke kemudian kep jadi kepikiran untuk olahraga malah gitu, di waktu-waktu yang kita alokasiin tadi ya. Karena kita udah kurangin nih gitu kan, dari 3 jam jadi 2 jam, bisa 1 jam ngapain aja nih? Gitu kan. Cuci piring, misalnya kan atau, mmm, ya ngapain lah di rumah, gitu kan. Kita cari kesibukan pokoknya, yang, eee, p apa ya, bikin kita ada reward juga sih. Kayak, misalnya kan kayak cuci piring, atau bersihin rumah tuh kerasa tuh kan di rumah jadi bersih, gitu kan, e
Heeh. Mhm. Mhm mhm. Nah, iya. Itu gimana tuh? Kegiatan apa yang bak Kakak lakukan? Mhm. Mmm. Oh. Oke oke oke. Heeh heeh. Mhm. Mmm. Jadi, kayak mengalihkan pikiran gitu ya Kak, bia menyibukkan diri gitu ya.
Mhm mhm. Betul. Nah, biasanya kalau dari awal kita belum melangkah dari motivasi tadi ya, sama detoks awal, itu tuh nggak kepikiran sih. Jadi, kayak kita tuh, "Duh ngapain ya, mati gaya." Gitu. <chuckles>
Mhm mhm. Mhm mhm. Oh, gitu. Jadi, karena udah mungkin awal-awal mungkin a masih agak kaget gitu ya, Kak, tapi lama-lama kebiasaan. Jadi, kayak udah tau nih waktu kosongnya tuh, mau dikerjain buat apa, gitu.
Ya. Mhm, bahkan ketika kita tadi blocking, misal kita nih udah kurangin nih dari 2,5 ke 2 jam. Terus, 2 jam ya, kita misalnya kan biasa tuh scrolling atau apa, terus, “Ih, ngapain ya? Scrolling? "Gitu kan. Jadi, kayak kita tuh yang tadinya, eee, berharap reward instan itu, kita juga berkurang. Jadi, kayak kita tuh kepengen, eee, reward yang, eee, sesuatu apa ya, apa, eee, aksesnya tuh bukan dari sesuatu yang instan begitu. Karena kita udah ngebiasain tadi kan kita ngalihin diri ke baca buku atau apa gitu kan. Jadi, akhirnya mis misalnya dari 2 jam, 1 jam nih baru 1 jam kita scrolling segala macam, kepo sama, apa, reels-nya orang, itu sama statusnya orang lain. Akhirnya, eh, cari deh yang lain gitu. Pengen lihat video masak atau misalnya berita atau apa gitu. Itu mulai kepikiran tuh jadinya, karena kayak kita udah ngerasa jenuh kan dan kita ngerasa ada, sudah ada ke ke kealihkan gitu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Dan kita nyadar, “Wah, hal ini ternyata bermanfaat ya. Ngapain aja gue." Gitu kan, eee, "selama ini," gitu.
Mhm. Heeh. Mhm. Oh. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Oh. Oh, oke oke oke. Nah, eee, apakah Kakak jadi kayak menemukan, eee, hobi baru nih untuk mengisi, eee, waktu lowong Kakak nih, setelah mengurangi gadget, kalau ada tuh, apa nih Kak?
Mmm. Ya sebenarnya sporadis awalnya ya. Jadi misalnya aduh pengen belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Mandarin gitu kan, ngisi jadi, ngisi waktu 1/2 jam sampai 1 jam gitu, pakai aplikasilah gitu misalnya pakai Duolingo atau apa gitu kan. Ya tapi kadang-kadang nggak bertahan lama karena memang fokusku masih cuma ngalihkan ya, jadi bukan ngebentuk kebiasaan baru. Cuma memang kalau kita udah mulai sampai ke titik benar-benar nggak kecanduan lagi baru tuh kita bisa mikirin bagaimana ngebentuk habit atau kebiasaan baru yang yang positif gitu. Kalau aku terakhir-terakhir sih masih kayak nyari sporadis lah, misalnya tadi olahraga gitu kan, wal olahraga misalnya interval atau misalnya minimal atu aku mau beli ini ya beli grocery gitu kan, eee, makanan atau apa, nyari tempat yang lebih jauh gitu. Misalnya bisa nih 500 meter ada yang dua kilometer ya pilih 2 kilometer terus jalan kaki gitu.
Mmm. Hmm. Mhm. Oh. Mhm. Mmm, mhm. Oh. Oh gitu, nah, dari semua kegiatan yang pernah Kakak coba nih, yang paling efektif apa nih? Apakah olahraga, baca buku, atau misalkan kegiatan rumah? Atau apa nih, menurut Kakak?
Mmm, kayaknya gabungan ya dan tapi yang lebih kerasa porsinya itu, itu si olahraga. Ketika kita olahraga di titik aktif ya misalnya. Nggak sampai harus kayak orang, misalnya kalau cowok kan main futsal atau basket gitu kan, atau badminton aku tuh nggak sampai situ sih. Jadi jadi yang penting aktif nih. Kayak kita jogging tapi diiringi lari apa jalan cepat gitu, atau misalnya interval training di di kamar. Itu sampai keringatan, ngos-ngosan sendiri, nggak perlu pakai alat gim pun bisa gitu. Jadi, benar-benar fresh badannya, terus kita tuh kayak, eee, ngantuk secara alami gitu. Jadi, tadinya yang, tadinya apa, kita kayak, "Aduh ngapain ya? Ngantuk enggak." Gitu kan, tapi kayak kayak ada sesuatu yang hilang gitu mati gaya gitu. Akhirnya browsing lagi deh gitu ya kan. Tapi kalau kitanya udah ngantuk gitu kan, nah itu biasanya itu deh jadinya, eee, kita benar-benar tidur. Akhirnya kan kita kelupa tuh, miss 1 hari kan nggak nggak nggak browsing, nggak nggak scrolling gitu. Wah itu luar biasa sih, 1 2 hari ya?
Oh gabung. Oh. Mhm mhm. Mmm. Mhm. Mhm. Oh. Mhm mhm. Heeh. Heeh betul. Heeh. Oh. Eee, banyak mhm banyak manfaatnya ya. Mmm, jadi lebih sehat juga ya ke badan <chuckles> jadi selain kepikiran juga mungkin karena tadi kebanyakan main gadget, scrolling-scrolling, tapi pas olahraga malah jadi bagus buat Kakak juga ya, buat kesehatan juga git mhm, nah, eee, Kakak sendiri ada nggak nih, eee, aplikasi atau alat apa gitu yang
Mhm, mhm. Mhm mhm mhm.
bermanfaat banget buat ngebantu Kakak ngurangin, eee, waktu Kakak untuk bermain gadget nih di layar ponsel?
Mmm, aku tuh sekarang udah nggak pakai itu lagi sih tapi sebenarnya banyak ya. Eee, apli b b b eee, kalau kita misalnya scrolling, eee, ke ini ya ke Play Store atau App Store itu misalnya kita search dengan keyword misalnya apa ya, eee, avoid addiction misalnya atau handpho handphone addiction misalnya kan. Nah itu kayak gitu tuh banyak tuh, eee, kita bisa pilih yang gratisan gitu kan, yang kayak ngebantu kita, eee, dengan cara-cara tertentu tuh kita pilih nanti caranya apakah dengan tadi, dengan blocking dengan, eee, remove access gitu kan. Nah kita pilih yang kita nyaman gitu dengan dengan kondisi kita gitu.
Mhm. Mhm mhm. Mmm. Mhm. Oh. Itu, eee, si eh cara pakainya gimana Kak? Apakah muncul, eee, notifikasi? Kan, eee, biasanya kan kalo main gadget gitu ya nggak ingat waktu gitu ya Kak, kayak, eee, nggak liat jam gitu.
Mhm mhm. Iya jadi kayak kalau kita udah blocking ya, kayak kita blocking itu, eee, di luar blocking time itu kita hape kita tuh cuma bisa dipakai buat kayak WhatsApp atau misalnya telepon sama SMS gitu. Benar-benar kayak ke-lock gitu. Mmm, atau ada lagi yang misalnya bentuknya gamify ya, gamify tuh maksudnya ketika kita ada misi, nah itu tuh banyak tuh yang bentuknya gitu misi. Misalnya kita mmm, jadi kita misalnya mengurangi 5 menit atau mengurangi saat 10 menit, jadi ada dari misi yang ringan tapi dengan misi ringan itu kita kan kayak, wih dapat badge gitu, bisa, eee, juga dap aku dapat, eee, streak gitu kan streak nggak mindless, misalnya streak tidak mindless scrolling atau doom scrolling misalnya. Eee, jadi ada tuh jadi misi-misi dari yang mulai yang ringan sampai yang besar gitu. Jadi kadang kadang ada orang gitu kan karena tadinya dia itu apa ya, kecanduannya itu karena butuh pengakuan, butuh reward, ya ud ud ya udah nyari, eee, ga apa aplikasi detoks yang ngasih reward juga. <chuckles>
Mhm. Oh, gitu. Mhm mhm. Oh ada misi-misi juga. Heeh. Oh, jadi termotivasi ya Kak ya. Mhm. Oh. Mhm. Mhm. Oh gitu, wah aku baru tau nih ternyata, eee, banyak juga ya aplikasi-aplikasi yang bisa dipasang di gadget ya. Supaya, eee, mengingatkan nggak terlalu sering me eee, menatap layar ya Kak ya.
Mhm heeh. Iya iya.
Oke oke tapi yang paling efektif yang mana nih Kak menurut Kakak aplikasinya? Atau sama aja nih?
Mhm, sama aja sih tergantung karena kita tuh beda ya konteksnya ya, karena kadang-kadang orang tuh kan benar-benar butuh sih dengan handphone itu, dengan beberapa aplikasi, yang di situ juga ada ini ya, ada ada istilahnya ada akses terhadap scrolling-nya tadi kayak misalnya kan kalau WhatsApp ada status juga ada ini, gitu kan ya ngeganggu juga gitu. Nah, tapi kadang-kadang dia tetap harus akses kan berarti dia butuh cara lain gitu.
Mhm. Mmm, mhm. Oh. Oh gitu. Wah menarik banget nih Kak, eee, obrolannya. Eee, dan makasih juga ya Kak untuk tips-tipsnya dan banyak banget nih yang aku yang baru tahu. <chuckles>
Oke deh sama-sama, senang senang bisa sharing juga dengan kamu.
Iya.